अ, तो मैं आपको बताऊँ तो मुझे ना काफ़ी एक ना बहुत स एक चीज़ सता रही है जो मेरे काम के रिलेटेड है कहीं न कहीं। देखिए मैं ना एक एक एमएनसी में काम करता हूँ और ना मैं पिछले 2 साल से इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए अब जब आप काम करते हैं तो आपसे गलतियाँ होना देखिए जायज़ है। गलतियाँ होती ही हैं बंदे से पर मेरे को ना हमेशा से मैं एक परफ़ेक्शनिस्ट टाइप का रहा हूँ कि ना मुझे गलतियाँ बिल्कुल ना वो नहीं करतीं मतलब बहुत, मैं दूर भागता हूँ गलती से मुझे लगता है गलती ना ही हो तो अच्छा है। पर देखिए जैसे अब कुछ समय पहले अगर मैं बताऊँ तो मेरे से ना एक गलती हो गई कि जैसे एक प्रेज़ेंटेशन देनी थी। तो प्रेज़ेंटेशन जो देनी थी ना उसमें मेरी काफ़ी डेटा हम डालते हैं, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो हम डेटा काफ़ी हम वो उसमें डालते हैं। तो मैंने ये हुआ कि वो डेटा मैंने गलत डाल दिया और जिसको हमें प्रेज़ेंटेशन देनी थी क्लाइंट को वो प्रेज़ेंटेशन मैं दे दी, ऐसी ही गलत डेटा के साथ। तो ये काफ़ी एक बड़ी गलती है, जो मैं आपको बोलूँ तो बिकॉज़ एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग थी जिसमें एक डेटा ग़लत चला गया तो फ़िर वो सामने क्लाइंट ने ये पूछ लिया कि किसने बनाया ये? तो कहीं न कहीं मेरी गलती ही थी तो मैंने बोल दिया कि हाँ, गलती मेरी थी और मेरे मैनेजर ने फ़िर मुझसे बात करी उसने मतलब थोड़ी आलोचना भी करी, कही जो कहीं न कहीं बनता है। ऐसा कुछ गलत नहीं है बिल्कुल, मैंने कोई गलती करी है तो, मेरे को बिल्कुल मिलनी चाहिए। पर ये आज से कहीं बताऊँ तो 2 हफ़्ते पहले की बात थी ये, जब ऐसा हुआ है। तो कहीं न कहीं उसके बाद ना मैं ये देख रहा हूँ कि ना मैं थोड़ा-सा लाइक मेरा मनोबल टूट गया है। मैं थोड़ा उदास-उदास रहता हूँ, मैं अगर ऑफ़िस जाता हूँ ना तो कहीं न कहीं मेरे से काम में मन नहीं लगता है, म डर लगता है कि फ़िर से वैसा कुछ ना हो जाए। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं फ़िर से कुछ गलती कर दी इस बार तो चलो, 1 बार तो मेरे को माफ़ी मिल गई। 1 बार तो मैंने किसी तरह निकाल लिया कि मैं ये बोल के कि हाँ नहीं-नहीं ये पहली बार हुआ था। पर अब ना कहीं न कहीं मुझे लगता है वो गलती जो मुझसे हुई है जो काफ़ी कहीं मुझे लगता है काफ़ी बड़े स्तर की गलती थी मेरे हिसाब से। अब मुझे उससे डर लगने लग गया है और मुझे ना अब समझ में नी आ रहा किससे कैसे आगे बढ़ूँ कि अब जैसे गलती तो हो गई है मेरे को मैं उससे 2 हफ़्ते भी हो गए, काफ़ी समय भी हो गया गलती को होए हुए। पर एक समझ सकते हैं आप ये ना डर बैठ गया मेरे अंदर, अब आगे काम करने से, कि अगर मैं फ़िर से काम करूँगा और अगर फ़िर से कुछ गलत हुआ तो मैं कैसे उसको सँभालूँगा। तो मेरे को आपसे ये सुझाव चाहिए था कि मैं कैसे इससे आगे बढ़ूँ? जी।
हुँ। हुँ। बिल्कुल।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 हम्म। जी, मैं समझ पा रही हूँ कि कैसे अ आपसे एक काम में गलती होए हो गई है और आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अ आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ ताकि अ, इस विषय से विषय के बारे में मैं और अच्छे से आपके बारे में थोड़ा जान सकूँ और फिर मैं आपको उसी के मुताबिक सुझाव भी दूँगी। तो मुझे आप ये बताइए आपके लिए संतुलन का मतलब क्या है? अगर मैं ये जानना चाहूँ कि रोज़मर्रा का जो काम वगैरह है उसके बारे में या भावनात्मक भी अ आप संतुलन को अ, इ ही संतुलन कहते हैं, जी।
जी बिल्कुल, मैं काम की अगर बात करूँ तो कहीं न कहीं मेरे को काम का ज़्यादा संतुलन रहता है कि देखिए, गलतियाँ तो होंगी ही काम में। देखिए काम में कहीं न कहीं देखिए सही काम है और गलत काम भी होगा। कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। तो मुझे वही एक संतुलन मेरे को चाहिए कि देखिए जब मैं गलती करूँ ना तो ऐसा ना हो कि बहुत मैं डर जाऊँ चीज़ों को लेकर। देखिए गलतियाँ होंगी मैं मानता हूँ आलोचना भी होगी शिकायतें भी होंगी। आगे जाके बिल्कुल होती है हमें लगता है जो काम करते हैं ना जब तुम तो कहीं न कहीं होता ही है की हाँ, गलती होना जायज़ हमें लगता है। जो काम करता है वो गलती करता है। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे यही अब इससे मेरे को आगे बढ़ना है कि मैं कैसे अपने दिमाग को अपने उसको शांत करूँ कि देखो यार तु देखिए मैं बोल तो रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा और कहीं न कहीं भावनात्मक संतुलन की मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं देखिए वो भी होता ही है, कि जैसे अब मैं काम कर रहा हूँ तो अगर मेरे को बुरा भरा बोला जाएगा तो बुरा तो लगेगा ही उस चीज़ का। कि हाँ भाई मैंने ऐसे काम करा और वो गलत हो गया। तो बुरा भी लगता ही है। बट ज़्यादा मुझे यही काम में संतुलन जो है ना ये देखिए गलती होगी, गलती से उभरना उससे फिर आगे बढ़ना। मुझे वो संतुलन पकड़ना है कि मैं उससे सही से निकल पाऊँ। आगे भी देखिए गल गलती इस बार हुई है आगे फिर से भी होगी मेरे को पता है। ये जो काम करता है वही क गलती करता है। तो फिर मुझे वही है कि जैसे आज मैं फँस गया हूँ ऐसे फिर से ना हो जाए कि मैं आगे ऐसा फँसू कि मैं उससे निकल ही ना पाऊँ उभर ही ना पाऊँ उस गलती से, जी।
हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल। हुँ। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जो इंसान काम करेगा उसी से ही गलती होगी, लेकिन जो अ अ अ, फ्री बैठा है या खाली बैठा है उससे तो क्या ही गलती होगी और वो क्या ही इस चीज़ से सीखेगा। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं ये आपसे गलती जो हुई है ये कब हुई थी? और ऐसा अ, क्या हो गया है जो आपके दिमाग पर इतना ज़्यादा मैं पूछना चाहती हूँ कि अ, एक जो एक छाप उस चीज़ की रह गई है? तो मुझे ये भी थोड़ा-सा बता दीजिए? जी।
जी, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया ये गलती कहीं न कहीं 2 हफ्ते पहले ही हुई थी, और अगर मैं गलती की बात करूँ तो ये प्रेजेंटेशन मेरे ऑफ़िस में थी, अगर मैं गलती की बात करूँ तो वो प्रेजेंटेशन मैंने ही बनाई थी। उसमें जो सब कुछ मेरे को मतलब एक भरोसे से मेरे जो मैनेजर है बॉस है उन्होंने मेरे को बोला था कि, "तुम एक एक प्रेजेंटेशन बनाओ ताकि हमारे क्लाइंट को दे सकें।" और उसमें कहीं न कहीं मेरा बहुत बड़ा एक योगदान था क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में काफ़ी काम करा है। तो कहीं न कहीं इसलिए मेरे भरोसा करके उन्होंने करा था। तो कहीं न कहीं जब और मेरे को ये लग मेरे को ज़्यादा जो चिंता है या जो भी मेरे को डर जो बैठ गया मेरे अंदर वो इस बात का था की इतनी बड़ी लेवल की मीटिंग थी जहाँ पर क्लाइंट आया था म अ, जो बाहर के देश का है यूएस का क्लाइंट था। तो कहीं न कहीं उसके सामने जो है ना, मेरी छवि भी ख़राब हुई और मेरे मेरे काम की छवि भी ख़राब हुई मेरे बॉस की छवि भी ख़राब हुई, तो कहीं न कहीं उस गलती को लेके ना मेरे मन में डर-सा बैठ गया, क्या आप समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े लोग इतने जो मुझसे पद में काफ़ी ऊपर है, जैसे बताया मैं तो अभी नया ही आया हूँ इस इस काम में। तो इतने बड़े लोग जब इतने सालों-सालों जब मुझसे बड़े हैं जब उनके सामने मैं गलती करता हूँ तो कहीं न कहीं डर तो बैठ जाता है ना की यार इतनी ग मतलब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे अगली बार मुझपे विश्वास करेंगे नहीं करेंगे? तो वो गलती से कहीं न कहीं ऐसा डर बैठ जाता है कि यार तुम अ, आगे जाके अब जो है मुझ पे शायद वो इतना भरोसा ना करे। अगली बार शायद मुझे शक ही करेगी तेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर जो क्लाइंट है वो भी बोले कि नहीं, नहीं, ये बंदा शायद आगे जाके ऐसे बोल दे की नहीं, इससे गलती होती है इसको हम नहीं कर सकते या फिर हम इसको क्यों इसको हम ले अपने काम में। तो वो कही न कही डर मेरे अंदर बैठ गई गलती का की अब ऐसी गलती अगर फिर से हुई या कुछ भी छोटी-मोटी गलती हुई तो मुझे फिर पता नहीं उसके बाद क्या होगा? तो ये यही है इस काम का।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
जी। हाँ। हुँ। जी। हाँ। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ। जी, मैं समझ पा रही हूँ। अ, एक डर आपके अंदर बैठ गया है। तो क्या अभी आपको मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लग रहा है? कि काम में लौटने में, वापसी करने में मुश्किल लग रही है। या कोई और स्थिति है जिसमें आपको ये परेशानी जो है ज़्यादा मुश्किल क्या स्थिति लग रही है आपको? जी।
जी, मुझे अपने काम के जो एक था ना एक फ्लो जो हैं मैं बोलूँ, वो टूट गया है मेरे अंदर से कि पहले मैं बहुत काम करता था, बिल्कुल मन लगा के काम करता था। लगातार काम करे जा रहा हूँ फ़िर मतलब समझ रहे हैं एक मन लगा के काम करता था मैं बिल्कुल ज बिना डरे। पर अब कहीं न कहीं एक फ्लो टूट गया है। अब मैं काम शुरू करता हूँ ना, मुझे पहले डर बैठ जाता है कि यार मैं सही कर रहा या नहीं कर रहा। और फ़िर मैं हर काम को 2-3 बार, बार-बार, बार-बार देखना कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। देखिए, जब बार-बार, बार-बार अपने काम पे आप शक करने लग जाए ना, तो कहीं न कहीं वो ख़राब हो जाती है चीज़। देखिए, अगर मैं एक काम कर रहा हूँ और मैं एक चीज़ लिख एक जैसे मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं बार-बार चेक कर रहा हूँ कि गलत गलत तो नहीं हो गया। मैं अपने आप पे ही शक कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं मेरा आत्मा जो स आत्म-मनोबल है वो टूट चुका है ना। सेल्फ़-कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं वो कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा है कि मैं अपने काम पे ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो कोई और मेरे काम को देख के कैसे कॉन्फिडेंट होगा। तो समझ सकते हैं आप की वो गलत बात हो रही है कि पहले मैं बिल्कुल एक था कि नहीं कर दिया, देखा जाएगा सब अच्छा ही जाएगा मेरे को पता है मैं अच्छे से करा है, मैं गलती मतलब गलती कर सकता हूँ मैं। बट हाँ, मुझे पता था कि हाँ-हाँ मैं सँभाल लूँगा जो भी होगा इतनी कोई बड़ी गलतियाँ होंगी भी नहीं। पर अब ऐसा मैं हो गया मेरा फ्लो जो टूटा है अब वो डर-सा लगता है मैं काम करते हुए कि यार अगर फ़िर से वैसा हुआ तो तब मैं क्या करूँगा? या कोई बड़ी गलती हो गई तो मैं चेक कर लूँ पहले ही और मैं बार-बार, बार-बार वो चेक ही करता रहता हूँ। तो वो एक फ्लो नहीं बैठता काम का। और कहीं न कहीं, जैसे आपको पता है, डर भी बैठ गया है कि अगर फ़िर से गलत काम मैंने कुछ करके आगे दिया। तो उसका फ़ मतलब अभी तो चलो मैं सँभाल लिया, अब तो बिल्कुल सँभालना ही मुश्किल हो जाएगा कि फ़िर से बोलेंगे, तुम्हारी तो आदत ही है गलत काम करके देने की। तो वो एक वो जजमेंट का भी डर रहता ही है। तो ये कहीं न कहीं स्थिति अभी है मेरे साथ। जी।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
जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, समझ रही हूँ। उ, हुँ। हुँ, व देखिए समझ पा रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि जब दोबारा आप काम करें तो उसमें गलती ना हो जाए और आप दोबारा ना जज हो जाएँ, 1 आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ और फिर मैं आपको सही सुझाव भी दूँगी। अ, ये देखिए आप मुझे ये बताइए कि पहली ऐसी अगर आपके साथ जब स्थिति हुई थी अ, कभी काम में, है ना? तो अ, क्या आपने कोई अ, ऐसे में अ, मदद ली थी किसी की अ, इस चीज़ के बाहर आने के लिए? अगर ली थी तो वो भी मुझे बता दीजिए? जी।
जी, बिल्कुल, मैंने मैनेजर से ही बात करी थी देखिए उन्होंने पहले मेरी आलोचना करी, बट उन्होंने मेरे को फिर उनसे मैंने बात भी करी उन्होंने मेरे को खुद ही बुला के बिठाया भी था और मैंने उनसे बात भी करी। तो उन्होंने मुझे यही बोला था देखो एक ये गलतियाँ होती रहती हैं। उन्होंने मुझे यही समझाया था गलतियाँ होती रहती है, तुम इससे आगे बढ़ो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो और तुम अपनी स मतलब जो गलती हो गई वो होगी उसको छोड़ दो और आप आगे बढ़ो और अपने काम पे आगे से ध्यान दो। बट कहीं न कहीं देखिए उनका बोल उन्होंने बोल तो दिया मैंने उस टाइम में हाँ, हाँ, भी कर रहा था कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। बट कहीं न कहीं मेरा मन जो है वो नहीं मान रहा। उन्होंने मेरे को अच्छे समझाया है उन्होंने मेरे को एक तरह से वो भी कर दिया की कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो यार ये तो होता ही रहता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं होता रहता है गलतियाँ सबसे होती है, उन्होंने तो मुझे बोला ऐसे ही। बट कहीं न कहीं मैं अपने आपको नहीं माफ नहीं कर पा रहा है, समझा पा रहा है की नहीं, नहीं ये हो सकता है मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो कहीं न कहीं मैं कहीं न कहीं ठहर गया हूँ उस जगह पे। जी।
हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, जी, देखिए समझ पा रही हूँ लेकिन देखिए यहाँ पर ब सबसे सकारात्मक चीज़ तो ये हो रही है कि अ, जो आपके मैनेजर हैं, उन्होंने आपका ब कितनी बढ़िया तरीके से साथ दिया है, है ना? तो आपको ऐसे अ, मैं कहूँगी कि निराश नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेकर कई बार ऐसा होता है कि अ, कई लोग तो साथ भी नहीं देते हैं कि गलती होने की वजह से अ, बिल्कुल अ, वो अगर आपके पास क जो भी पोस्ट है उसे भी शायद आपको अ, ह हाथ धोना पड़ जाता है। तो कई लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है, तो आप बिल्कुल सकारात्मक इस त स रहिए इस चीज़ को लेकर कि देखिए आपके साथ इ अगर ऐसा कुछ हुआ तो लोग आपके साथ है आपके सहकर्मी आपका साथ दे रहे हैं इस चीज़ में। आप इस चीज़ से जो भी आपकी गलती हुई है ना मेरा सुझाव यही है कि आप सीखिए उस चीज़ से और कोशिश कीजिए कि अ, गलती से सीख कर आगे निकलिए और अगली बार जो भी आपके पास काम आएगा उसमें वो चीज़ जो इस बार आपसे गलती हो गई, वो दोहराए ना आप। अगर दोहराएँगे फिर देखिए अ, गड़बड़ हो जाएगी लेकिन कोशिश यही कीजिए उस चीज़ से सीख लीजिए और अगली बार अ, है ना अ, आप अलग-अलग कदम लीजिए कि कैसे उस चीज़ से अ आप वो जो गलती इस बार आपने कर दी वो दोबारा आपसे ना हो, ठीक है? और ये भी आप कर सकते हैं देखिए, खुद पर दया ज़रूर कीजिए ये ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे आपने खुद ही कहा कि अगर कोई इंसान काम करेगा तो ही उससे ग गलती होगी, अगर कोई कुछ करेगा ही नहीं तो उससे गलती थोड़ी ना होगी, तो गलती हुई तो आप उससे सीखिए और आप उससे बाहर आइए, है ना? और न अपने आप को ना खुद के साथ थोड़ा नर नर्म कीजिए ऐसे बिल्कुल कठोर मत होइए खुद के साथ। एक बार में अ और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि छोटे और आसान कदम बनाइए कि कैसे आप एक जो आपका काम है, उसे कैसे पूरा कीजिए या आपका जो लक्ष्य है, है ना? उसे आप कैसे पूरा करें ताकि आप एकदम से ज़्यादा ल ओवरलोड भी ना लें किसी काम का ताकि आपको ये परेशानी हो अ, धीरे-धीरे आप अपना काम जो है वो भी आप आप धुर तरीके से कर सकते हैं। आप छोटी अ, क रणनीतियाँ बना सकते हैं, जिसमें आप ब्रेक लें अगर आधा घंटा 40 मिनट काम करके आप थोड़ा ब्रेक लें, आप थोड़ा साँसें लें गहरी साँसें लें आँखें बंद करके, जब आपका आप अ, कह लीजिए जो ध्यान है वो बिल्कुल फिर से उम, जो द मानसिक संतुलन है वो फिर से अच्छा हो जाए आपको अच्छा महसूस होगा, सहज महसूस होगा अगर आप लंबी-लंबी साँसें लेंगे 5 अ, 5 मिनट के लिए 2 से 5 मिनट के लिए और फिर से काम पर लौटिए, और फिर से देखिए आप कितनी बढ़िया ऊर्जा के साथ वही काम करेंगे, और उन चीज़ों को मैं कहूँगी उनसे बढ़िए आगे और उनसे सीख के बस आगे बढ़िए ये एक अ, एक्सपीरियंस होते हैं जो द आपको ज़िंदगी में मिलते हैं, और उन्हीं से आप सीख कर कहते हैं कि बड़े होते जाते हैं। जी, मेरे इस विषय में यही सुझाव है।
जी। जी। जी। जी, बिल्कुल, जो आपने बताया मैं बिल्कुल अपनी गलतियों से सीखूँगा। और जो आपने बोला मैं थोड़ा अपने आप पे कठोर कम होऊँगा और मुझे आपसे बात करके बहुत हल्का महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और आपका मुझसे बात करने के लिए, मुझे सलाह देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।
जी, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए यही हूँ आप कभी मुझसे बात कर सकते हैं मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं।